Então é o seguinte, hã, a gente nós temos 3 filhas que já são adultas, a mais nova é a única que ainda mora com a gente, e mas assim, ela também já é adulta, sabe, então ela tem o trabalho dela, ela vai para universidade e tal, e ela já está querendo também se mudar, e está querendo morar sozinha, tem uma amiga dela de s que são amigas desde criança, que os pais se mudaram, e a amiga agora está na casa sozinha com a irmã, então estão precisando de uma 3ª pessoa para ajudar a pagar as contas e tal, e então é faz muito tempo que elas estão planejando isso, sabe, desde que elas têm s 8 anos de idade, elas planejam isso. Então, eh, chegou realmente o momento, sabe, então ela está nessa transição, e aí eu eu e o meu marido, eh, sentimos que assim, a gente também já está bem cansado da da cidade grande, da barulhada, de muito estímulo para mente e a gente está se mudando para uma cidade menor e tal, e, eh, mas tem muita decisão envolvida nisso, sabe, e e muita logística por trás das decisões, sabe, porque assim, a gente a gente não quer mais ter prestação de casa, a gente quer comprar casa à vista, então a gente precisa achar uma casa até um certo preço para gente poder pagar à vista com o dinheiro que a gente tem, né, e, eh, a gente precisa vender a casa que a gente tem atualmente para poder também tirar um dinheiro daí. A gente precisa ter certeza de que minha filha está bem, eh, assim, bem alojada, né, que ela está bem, <chuckles> né, porque isso é o principal. Eh, a gente precisa, tipo, ver dentro de casa o que que a gente vai levar, o que que a gente não vai levar, porque aqui a gente tem uma casa super moderna no meio da cidade, lá vai ser uma casa uma casa de lago, uma casa mais rural, então assim, as coisas não combinam, tem coisa que eu não vou poder levar. Assim, será que que eu faço com isso? Eu vendo, eu doou, s sabe, coloco em um balcão, sei lá. <laughs>
Hum. Uhum. Uhum. Entendi. <laughs> Aham. Hum. Claro. Uhum. Sim, sim. Aham. Sim. Uhum, uhum. Uhum. Hum. Claro. Entendi. Olha, es Aham. São muitas decisões mesmo, né. Mas olha, que legal também, né. Primeiro assim, porque vocês já já tomaram essa decisão principal de que vão mudar, né. Então assim, essa decisão, aí, já aconteceu. Eh, me parece que também a decisão que a sua filha vai morar com a amiga também já foi tomada, né.
Exato, é, isso está certo. Exatamente. É, eu acho que é só uma questão de tempo mesmo, sabe, tipo, o que que acontece primeiro, como que a gente está sabe, acho que é mais é isso.
Aham. Sim, sim. Aham. É, assim, né, colocando pensando nessa nessa ordem cronológica aí, eh, a tua filha precisa sair primeiro, né.